ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่า คุณเคยจัดปาร์ตีอาหารแบบแชร์จานบ้างไหมครับ? แล้วก็ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
ได้ค่ะ ถ้าเกิด เป็นแบบแชร์จานอะ เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่า ในความคิดเรานะ ถ้าเป็นแบบบุฟเฟต์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ คือต้อง ใช่ ต้องบอกก่อนว่าบุฟเฟต์ของคนไทยกับคนต่างประเทศอะมันไม่เหมือนกัน คือบุฟเฟต์อะของคนต่างประเทศอะ ก็คือการบริการตัวเองเนาะ คือแบบว่า เหมือนประมาณว่าอยากกินอะไร อย่างเงี้ย ก็เดินไปหยิบเนาะ แล้วก็เอามานั่งกิน กิน ป กินแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ กิน กินแบบว่าให้พอ พอดีอะค่ะ <chuckles> ใช่
อืม ครับ บุฟเฟต์ ครับ เออ ยังไงครับ? อืม ครับ อ๋อ แต่มีการ การบริการด้วยตัวเองใช่ไหมครับ? เออ แล้วมันแตกต่างจาก
ใช่ ๆ แล้วก็ให้ ให้มันพอดีแบบว่า อา แตกต่างจากคนไทยใช่ไหม?
เออ ๆ อืม ครับ
อา ถ้าเกิด แตกต่างจากคนไทย คือคนไทยอะชอบคิดว่ากามกินบุฟเฟต์คือต้องแบบกินให้คุ้ม กินให้อิ่ม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ต้องอาศัยกินในปริมาณที่เยอะ ๆ ใช่ไหมครับผม? เออ ๆ ๆ
อา ใช่ ๆ แล้วคือแบบว่า อะ คือพอ พอแบบว่าเราเห็นแบบว่าพวกร้านชาบู อะไรอย่างเงี้ย มาเปิดอะค่ะ พ็อยนต์ของคนไทยอะมัน มันผิดไปหมดเลย ต้องบอกแบบเนี้ย อา มันก็คือเหมือนประมาณว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็คือแบบเป็น เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไร จิ้มสั่งเนาะ คำว่าสั่ง ค ภาษาอังกฤษอะมันน่าจะเป็น อ แบบว่า คือแบบเป็นเมนูอาลาการ์ต อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยคือแบบว่าเป็นการสั่ง แต่คือเขาไม่ใช้แค่แบบว่าบุฟเฟต์อะค่ะ เออ ซึ่งความจริงบุฟเฟต์มันคือการไปเดินตัก แล้วก็เอาแบบเอามานั่งกิน คือการบริการตัวเองอะค่ะ อืม ใช่
อืม อืม ครับ เออ อ๋อ ครับผม อืม ๆ ๆ ๆ คือการทำ ทำได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีพนักงาน มาบริการ ถูกไหมครับ?
ใช่ ๆ แล้วคราวเนี้ยค่ะ ก็คือเราต้องบอกก่อนเลยว่าที่บ้านเราอะชอบจัดงานมาก ๆ แล้วเวลาเรา ก จัด ใช่
เออ ๆ ๆ ๆ อ๋อ จัด การ งานในที่นี้คืองานปาร์ตีเหรอครับ? หรือว่าเป็นงาน
ใช่ จัดงานปาร์ตีค่ะ ใช่ บ้านเราชอบมาก
เออ ๆ ๆ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับ?
แล้วคือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็คือจะ ตอนสมัยก่อนเนาะ เวลาจัด จัดงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเหมือนแบบ ก็จะทำเป็นอาหารอะค่ะ เป็นจาน ๆ แล้วก็แบบมานั่งกินรวมกัน พอหลัง ๆ อะค่ะ เริ่มเปลี่ยนวิถีเลยออกไป ก็คือเป็น เป็นการที่แบบว่า เป็นอาหารแบบบุฟเฟต์อะ ก็คือทำอาหารแบบเป็นจาน ๆ แล้วก็เอามาวางอยู่ที่เดียว แล้วเวลาใครอยากกินอะไรอะค่ะ ก็ไปตัก แล้วก็เอามานั่งกิน อย่างเงี้ย อืม
อืม อืม ครับ อา อ๋อ อ๋อ ให้ ให้เลือกตัก คือทำเป็นอาหารหลาย ๆ หลาย ๆ ประเภทเลยใช่ไหมครับผม? เออ อยาก
ใช่ ๆ ทำเป็นอาหารหลาย ๆ ประเภทเลยค่ะ อืม
อยากทราบจังเลยครับว่าตอนนั้นน่ะใครเป็นคนริเริ่มไอเดียในการแบบแชร์จานอาหารกัน แบบเนี้ย แล้วบรรยากาศตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับ?
ว้าว จริง ๆ น่าจะเป็นพี่สาวเรา เพราะว่าพี่สาวเราอะค่ะ ได้ ได้สามีเป็นคนต่างชาติ และเขาอะจะชอบแบบชอบปาร์ตีอะค่ะ ชอบสังสรรค์ อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
อืม พี่สาว ครับ อืม อือ ๆ ๆ ๆ เออ เหมือนกับได้เปิดรับวัฒนธรรมมาใช่ไหมครับผม? เออ ครับ
ใช่ ๆ ค่ะ แล้วก็คือเหมือนแบบเขาก็จะจัดงานทุก ๆ งานเนาะ อย่างเช่น แบบงานวันเกิด ก็คือเขามีลูก 3 คน ก็คือวันเกิดลูกทั้ง 3 คนเลย แล้วก็มีวันเกิดตัวเองบ้าง วันเกิดแบบพี่เขยบ้าง อะไรเงี้ย แต่พี่เขยอะ เขาเรียกว่าอะไร พี่ฝรั่งอะค่ะ เขาไม่ค่อย ไม่ค่อยที่จะแบบว่าอยากจัดการในวันเกิดเท่าไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า ก็เลยจะแบบเน้นแบบวันเกิดเด็ก ๆ อะค่ะ เด็กที่บ้านก็มี 6 คนแล้ว อ่า มี มีครอบครัวพี่สาวอะ ที่เป็นฝรั่งเนาะ 3 ครอบครัวพี่สาวที่เป็นคนจีนอะ 3 แล้วก็ครอบครัวเรา 1 ใช่
อืม อืม วันเกิดครับ อืม อืม ครับ อ๋อ ครับผม เออ ๆ ๆ โอ้โฮ ครับ อืม โอ้โฮ โอ้โฮ เลย ครับ เรียกได้ ได้ว่าก็มีการจัดปาร์ตีอาหารแบบแชร์จานเนี้ยเกิดขึ้นบ่อยมาก ๆ เลยใช่ไหมครับ? เออ แล้ว แล้วอย่างงี้ครับ เรื่อง เรื่องการเตรียมตัวอะครับ ส่วนใหญ่ใน ในที่บ้านของคุณน่ะใครเป็นคนจัดการในเรื่องนี้ครับ?
อืม ใช่ค่ะ ใช่ อืม น่าจะ เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไร คือสำหรับเราอะ เราเรียกว่าป้า แต่เขาอะเป็นพี่ เอ๊ย แม่ เป็น เป็นแม่ของพี่สาวเรา เป็นพี่ของพ่อ อย่างเงี้ยค่ะ พี่ของพ่อสามี ใช่ เขาจะเป็นคนทำอาหารทุกอย่างเลย
อืม อือ ๆ ๆ ๆ ก็คือจะเป็น โอ้ ครับ คุณป้าใช่ไหมครับ? แล้ว คุณมี บทบาทหน้าที่ในการเตรียมอาหารบ้างไหมครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ เราก็แค่แบบไปเตรียมตัวอะค่ะ คือแบบว่าไปเตรียมจัดโต๊ะ ไปเตรียมแบบว่าแบบสถานที่ให้แบบเด็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เนาะ
เออ ๆ ๆ อ๋อ <chuckles> แล้วก็เตรียมท้องให้พร้อมด้วยใช่ไหมครับ? เออ
ใช่ ๆ ด้วยความที่แบบว่าเราจัดงานปาร์ตีบ่อยอะค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะแบบว่ามีเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยเนาะ แล้วก็คือ แต่ละ แต่ละแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ แต่ละงานมันก็จะไม่เหมือนกัน อ่า เริ่มจากงานแรกก่อนเลยเนาะ งานแรกอะค่ะ มันเป็นงานที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนแบบเป็นการลองเชิงอะค่ะ คือมันใหม่ทั้งคู่อะเนาะ แบบใหม่หมดน่ะ อ่า ใช่ ก็คือลองเชิงก็คือแบบว่า อ่า ทำอาหารแล้วก็มาวางไว้เนาะ แล้วก็คือเราก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็คือแบบมีจาน มีแก้ว มีช้อน อะไรอย่างเงี้ย มาวางไว้อะค่ะ แล้วคือทุกคนน่ะก็เดินมาตัก แล้วก็มากิน อะไรอย่างเงี้ย สรุป จานไม่พอ ใช่ ก็คือ
อืม อา อืม ลองเชิง อืม ครับ อือ ๆ ๆ ครับ เออ ๆ ๆ อืม สรุป โอ้ เกิดปัญหาก็คือว่ายังขาดใช่ไหมครับ? ตัวของ ตัวจาน
ใช่ แบบว่า อ้าว อา จานไม่พอ อะไรอย่างเงี้ย อา ก็เลยแบบว่าที่บ้านก็เลยแบบว่าครั้งหน้าแบบต้องซื้อจานเพิ่มแล้ว เพราะว่าอันเนี้ยพอแบบว่าจานไม่พอนะ พอกินปุ๊บอะ คนหนึ่งอะค่ะ ก็เหมือนแบบพอเต็มจานปุ๊บอะ ก็เอาไปเทเนาะ แล้วบางทีแบบว่าเอามานั่งกินต่อ อ้าว มีคนแบบมานั่ง เฮ้ย เขากินจานเราไปหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาจานอะไปวางแล้วก็ให้รอแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็คือยังไม่ได้ล้างอะค่ะ อา แล้วเสร็จแล้วเขาก็บีบจานใหม่เนาะ มันก็เลยทำให้แบบว่าเกิดแบบจานไม่พอ อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
อา อืม อืม ครับ เออ ๆ ๆ เออ ครับ อืม เออ ๆ ๆ ๆ อ๋อ เนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับ? การเตรียม อุ อุปกรณ์อาจจะมี การขาด แต่เรา แต่คุณก็จะนำไปปรับปรุงในครั้งถัด ๆ ไปใช่ไหมครับ?
ใช่ ๆ อา ใช่ พอครั้งถัดไปเนาะ เริ่มแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ ซื้อจานมาเพิ่มแล้ว จานมันเริ่มพอแล้ว ยังไงคือแบบว่าเปลี่ยนได้บ่อยเนาะ แต่คราวเนี้ยซึ้งล้างจานน่ะค่ะ เขาเรียกว่าซึ้งเปล่า ไม่รู้อะ ซิงก์ ซิงก์เหรอ ซิงก์ล้างจาน คราวนี้ล้นเลยค่ะ
เออ ครับ อืม ครับ ซิงก์ล้างจาน เออ ครับผม อ่าง อ่างล้างจานใช่ไหมครับ โอ้ ล้นเลย ก็คือว่าปริ ม มาณคนกับจานมันมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับ? คนมาร่วมงาน เออ ๆ ๆ
ใช่ ล้นเลย ใช่ ๆ คือคนมาร่วมงานอะไม่ได้เยอะหรอก แต่ก็คือแบบมันเกิดปัญหาเหมือนเดิมอะค่ะ ก็คือแบบ อ่า ลุกไปที่อื่น แล้วคือไม่ได้เอาแก้ว ไม่ได้เอาจานไปด้วยอะ แล้วคือใครมานั่งก็ไม่รู้แล้ว ไม่รู้ว่าเขากินของเราไปหรือเปล่า ก็เอาจานไปวาง แล้วด้วยความที่แบบว่ามันมีจานใหม่ออกมาเรื่อย ๆ อะค่ะ มันก็เลยทำให้ไม่พอเนาะ คือตอน ต้อง ต้องบอกก่อนตอนแรกอะ มัน จานมันขาด ก็เลยแบบว่า ค่อ ค่อย ๆ ล้างแล้วก็เอามานั่งใหม่ ค่อย ๆ ล้างแล้วก็เอามานั่งใหม่ อะไรอย่างเงี้ย อา
อ๋อ เออ ๆ ครับ อืม อืม ครับผม เออ ๆ ๆ ๆ อ๋อ มันเหมือนกับมีการเคลียร์ไปในตัวเองใช่ไหมครับ? เคลียร์เจ้าตัวอ่าง อ่างล้างจาน เออ แล้วถ้าอย่างงี้คุณมีวิธีการแก้ปัญหายังไงอะครับ?
ใช่ ๆ ใช่ อา พอแบบครั้งถัดไป เราก็เริ่มแบบสังเกตแล้ว อา ก็เริ่มจากจานก่อนเนาะ ถ้าอย่างนั้นน่ะ เราซื้อแบบจานแบบกระดาษมาเลยดีกว่า เป็นจานปาร์ตี แล้วเราจัดปาร์ตีในรูปแบบใหม่ ก็คือเหมือนแบบว่าคราวนี้ ก็คือเอาจานกระดาษอะค่ะ วางไว้ตรงโต๊ะ แล้วคือแบบมันก็จัดแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ จัด จัดโต๊ะได้สวยกว่าเดิมอะ เออ
อืม อืม ครับ อ๋อ เพราะ ว เพราะ เพราะอะไรครับ?
เพราะว่าแบบจานกระดาษอะค่ะ แล้วมันจะมีแบบว่าเหมือนแบบเป็นช้อนเป็นไร แล้วจานอะค่ะ มันก็จะแบบว่ามีเหมือนแบบ เป็นรูปของแบบปาร์ตีครั้งนั้น อ่ะ อย่าง ฉ สมมติเนาะ เราจัดงานวันเกิดให้หลาน หลานแบบชอบแบบเป็นธีมโรบอตอะค่ะ เราก็จะเลือกจานกับแก้วน้ำ อะไรอย่างเงี้ย เป็นธีมโรบอตเลย อืม
อา อ้อ ครับ เออ ๆ ๆ ๆ อ๋อ เออ น่ารักจังเลยครับ คือเหมือนกับจานนอก นอกจากว่าจะช่วย จะ จะ ช เป็นการใช้แล้วทิ้ง ก็คือประหยัด ประหยัดพื้นที่ในอ่างล้างจานด้วย ยัง ยังแบบสามารถเลือกธีมที่มันเข้ากับงานปาร์ตีที่คุณจะจัดในครั้งนั้นด้วย ใช่ไหมครับ เออ ๆ น่ารักมากเลยครับ
อา ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อืม แล้วคราว แล้วคราวนี้เนาะ มันเป็นจานกระดาษอะค่ะ เราก็รู้สึกว่าแบบว่า เออ มันดีแล้ว เพราะว่าพอแบบเขากินปุ๊บอ่ะ แล้วสมมติ ถ้าเผื่อแบบมันไม่ใช่จานของเราอะ เขาก็เอาไปทิ้งเลย อา ใช่
อืม อืม ครับ เออ เออ ๆ ๆ เป็นสิ่งที่น่า แล้วพวกเมนูอาหารเนี่ยอะครับผม ส่วนใหญ่จะเป็น จะเป็นประเภทอะไรอะครับ?
อืม ๆ เราอะโชคดีมากเลยนะที่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ บ้านเราเนาะ ก็คือเขาเรียกว่า มีพี่เขยเป็นชาวต่างชาติเนาะ มี มีพี่เขยอีกคนหนึ่งเป็นคนจีน แล้วก็มีเราที่เป็นครอบครัวไทย เพราะฉะนั้นน่ะ อาหารแต่ละ แต่ละครั้งอะ ที่เราปาร์ตีกันน่ะจะเป็นแบบว่าเป็นอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ
เออ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ครับ อ๋อ ก็คือ มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมการกินมากเลย ใช่ไหมครับ?
ใช่ จริง ๆ ใช่ค่ะ ก็คือ ก็จะมีทั้งอาหารจีนเนาะ แล้วก็อาหารฝรั่ง แล้วก็อาหารไทย ซึ่งอาหารแบบว่าปกติอะ ก็จะแบบว่าแล้วแต่เมนูที่แบบหมุนเวียนกันไปอะค่ะ อา อย่างบ้านจีน อย่างเงี้ย ใช่ ใช่ค่ะ อย่างบ้านจีนก็จะแบบแนว แนวแบบว่า เป็นต้มซุปต้มอะไร อย่างงี้เนาะ ส่วนแบบต่าง ต่างชาติอะค่ะ เขาก็จะเป็นแนวแบบว่าทำพวกแบบ เออ บ้านเราชอบทำ ทำ ตาโก อะค่ะ ตาโก Burrito อะไรอย่างเงี้ย อืม
เออ ๆ ๆ ครับ ครับ โอ้โฮ เอามาแชร์กัน 3 ประเทศเลยใช่ไหม? เออ ๆ ๆ ครับผม อืม อืม ตาโก ครับ เออ ๆ ๆ เป็นอาหารที่กิน กินได้แบบทั่ว ๆ ไป เออ แล้วก็มีความพิเศษเนาะ แล้ว อยากจะทราบจังเลยครับว่า พอจะมีจานไหนไหม? ที่แบบทุกคนน่ะ แย่งกันกินมากที่สุดเลยอะ
ใช่ แล้วก็เน้นชีส อืม โอ้โฮ เอาจริง ๆ น่าจะเป็นแบบว่า ส้มตำกับน้ำตกของไทยเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็หมูย่าง ใช่ เนื้อย่าง หมูย่าง จริง เพราะว่ามันกินง่ายอะค่ะ มายืนจิ้ม ๆ ๆ แล้วก็หมด <chuckles>
โอ้โฮ! สุดท้ายก็ อาหารไทยก็ชนะเลิศ ถูกไหมครับ? เออ อืม ๆ อืม เออ ๆ ครับ
ใช่ แล้วมากินคู่กับทุกอย่างได้เลยค่ะ อย่างบางทีเนาะ ลูกเราอะชอบกินชีส ลูกเราก็จะเอาแบบหมูอะไปจิ้มชีส อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มัน มัน mix and match หมดแล้วอะ อืม
อา อ๋อ! เออ ๆ จาก จากการที่แต่ แต่ละครอบครัวของคุณเนาะ ก็จะมีการนำอาหารของในแต่ละวัฒนธรรมมารวมกัน แล้วมันยังเกิดการ การรวมกันของ ของแบบ เกิดเป็นอาหารใหม่ได้ด้วย ใช่ไหมครับ อย่างที่ลูกของคุณบอก
ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือแบบว่า รวมกันแบบเป็นอาหารใหม่ได้ด้วย เออ ถือว่าแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ มัน มันแบบ มัน มันได้ครบทุกรสอะค่ะ ก็คือแบบ สมมุติแบบเด็กไม่ชอบกินอาหารอเมริกันเนาะ เพราะว่าเหมือนประมาณว่า เขาอะ เกิดมาเขาก็ยังไม่รู้จักอะว่า เฮ้ย อันนี้ตาโกมันกินยังไง แล้วมันก็แบบว่า แบบ ดูแบบเผ็ด ๆ เปรี้ยว ๆ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่ชอบ อืม
เออ ๆ น่าสนใจจัง ครับ อืม อืม ๆ เออ ครับ เออ แล้วอย่างนี้ เคยมีโมเมนต์ที่แบบว่า อาหารมันหมดก่อนที่แบบคน คนจะมาครบไหมครับ?
โอ้โฮ อยากจะบอกว่า บ้านเราเป็นแบบเนี้ยบ่อยมาก คือแบบอาหารไม่พอ คืออาหารไม่พอ ไม่เคยมีเหลือเลยสักวันหนึ่งนะคะ อืม
อืม ยังไงครับ? อืม โอ้โฮ เรียกว่า อา แล้วเรา แล้วคุณมีการแก้ปัญหายังไงอะครับ?
อา ก็แก้ปัญหาเนาะ ด้วยความที่แบบบ้านเราอะจัด จัดเร็ว ต้องบอกก่อนเลยว่า แบบงานจะเริ่มประมาณแบบ 15:00 - 16:00 เพราะฉะนั้นน่ะ อาหารน่ะก็อาจจะหมดประมาณแบบว่าสัก 20:00-21:00 อะ แล้วคือบางคนน่ะค่ะ เขาก็จะเหมือนแบบอยู่ต่อ นานไหม? รู้สึกว่า นานเนาะ <chuckles>
อืม ครับ อืม ครับ เออ ๆ ๆ สองโมง ถึง ถึง สองสามทุ่ม โอ้โฮ ก็แดว
สาม ใช่ ก็คือแบบประมาณกี่ ช กี่ชั่วโมง 12 ชั่วโมง ถึงไหม? อืม ๆ
เออ ๆ ครับ เออ ยาวเหมือนกันครับ ระยะเวลา เออ
ยาว ใช่ แล้วเสร็จแล้วอะ คราวเนี้ยเหมือนประมาณว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เออ ก็อาหารหมด ก็เกิดการแบบดิลิเวอรีกันเกิดขึ้น ยังไงก็คือแบบว่า อา ก็อาจจะเป็น แต่ก็คือแบบไม่ใช่อาหารหนักแล้วอะค่ะ อา
อืม ครับ อ๋อ ต้องมีการเติม เขาเรียกว่า เติมเสบียงเนาะ เพราะว่ากินมา มาแบบ โอ้โฮ ร่วม ๆ แบบ 0.5 วันเลยเนาะ แล้วก็ต้อง อาหารมันก็ต้องมีการหมดไป ถูกไหมครับ? เออ
ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบว่า อาหารแบบธรรมดา แล้วอย่างเช่นแบบว่า โทรสั่งพ็อปคอร์นมา โทรสั่งแบบเฟรนช์ฟราย อะไรอย่างเงี้ย อา ไก่ทอดอาจจะแบบงดไว้ก่อน แต่แบบที่ เบสิก มากเลยนะ ที่เราแบบชอบสั่งตอนแบบอาหารหมด คือไส้กรอกทอดอะค่ะ
ครับ อ๋อ ครับ เออ ๆ ๆ ๆ ครับ เออ คืออะไรครับ? ไส้กรอกทอด อื้อฮือ ครับ เออ ๆ
เออ ใช่ จนแบบหลัง ๆ อะค่ะ จะ แก้ปัญหาโดยการที่ซื้อไส้กรอกอะ มันเป็น มันเป็นไส้กรอกแดงอะเนาะ อา ซื้อไส้กรอกที่แบบแม็คโครอะค่ะ ที่มันเป็นแบบฟรีซอะ มาไว้สำรองเลย มาไว้สำรองเลยแบบไอ้นี่เลย ใน ในตู้เย็นน่ะค่ะ
อืม ครับ ครับ มาทำอะไรครับ? อ๋อ คือ เออ ด้วยความที่ชอบมาก ก็คือเตรียมเอาไว้เลยที่จะได้ทำเอง ถูกไหมครับ? เออ
ใช่ ก็คือแบบว่าอาหารอื่นหมด หมดไปแล้วเนาะ แต่ก็คือแบบไส้กรอกทอด เราจะไม่เอาออกมาทำก่อน ถ้าเผื่อสมมุติแบบว่าอยู่เหลือตอนแบบ เขาเรียกว่าไรอะ ตอนแบบ ตอนแบบ 21:00 อะค่ะ เราก็จะเอาของพวกเนี้ยออกมาทอด ใช่
ครับ ตอน ตอนทดเวลาบาดเจ็บใช่ไหมครับ ตอนกลางคืนแล้วดึก ๆ เออ ๆ ถ้าแล้ว ถ้าเกิดมี มีคนในครอบครัวหิว ก็จะมีการนำเมนู เจ้าเมนูตัวเนี้ย ไส้กรอกแดงอะ มาทำทุกครั้งเลยเหรอครับ?
ใช่ ใช่ ๆ อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็จะเอาไส้กรอกแดง เขาก็จะแบบว่า อ้าว มีอะไรเหลือบ้างเนี่ย? แบบตอนเนี้ยแบบกิน กินอะไรแบบ จะกินอะไรกันดี? แบบ อุ๊ย แบบเริ่มหิวอีกแล้ว อะไรเงี้ย ก็จะแบบว่า อา มีไส้กรอกแดงอยู่ ก็เอาไส้กรอกแดงออกมาทอด แล้วบางทีอะค่ะ ก็อาจจะแบบว่า อา เดี๋ยวสมมุติแบบช่วงนี้นักเก็ตถูกเนาะ ก็ซื้อนักเก็ตออกมาทอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ก็จะลดแบบ
เออ อา ๆ ๆ ครับ อืม อือ ครับ เออ อะ เออ น่ารักดีครับ เออ ลด
ใช่ เขาก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ ลด มันอันมาเอามาทอดเองอะ มันก็จะลด เขาเรียกว่าอะไรอะ ลด ลดค่าใช้จ่ายลง ใช่ ๆ ๆ อืม
อืม มีต้นทุนที่ต่ำกว่า ใช่ไหมครับ เออ ๆ แล้วก็อาจจะได้ในปริมาณที่เยอะกว่าด้วย จากการที่ไปสั่งมา อย่างงี้ใช่ไหมครับ แล้วอย่างงี้อยาก อยากจะทราบจังเลยครับว่า พอจบปาร์ตีลงเนี่ยไอ้ปาร์ตีเจ้าตัว ปาร์ตีอาหารอะ ทุกคนน่ะมีการช่วยกันเก็บทำความสะอาดไหม หรือว่าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นของใครอะครับ?
อา ใช่ จริงเลย อืม อุ๊ย! เอาจริง ๆ แล้วอะ ตอนแรกอะมันมีปัญหาเนาะ คือมันจะ เขาเรียกว่าอะไรอะ หน้าที่การเก็บ อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบว่าช่วยกันเก็บ เพราะว่ามันเป็นจานที่ต้องล้างเนาะ แก้วที่ต้องล้าง แต่พอเริ่มแบบว่ามีประสบการณ์การจัดปาร์ตี ต้องบอกแบบนี้ว่า หลาย ๆ งานน่ะค่ะ อา มันก็เลยแบบลดการใช้ ใช้แบบพวกจาน พวกอะไรอย่างเงี้ย ลดความเหนื่อยลง ก็คือเก็บ ช่วยกันเก็บจานทิ้งอย่างเดียว ใครแบบว่ากินเสร็จเนาะ ก็เอาจานไปทิ้ง แล้วก็เช็ดโต๊ะ อา ใช่
เออ อา อ๋อ เออ ๆ ๆ ครับ อือ อา เออ ๆ ครับ อ๋อ คือจาก จากแต่เดิมเนาะ ที่คุณมีการใช้จานอาจจะเป็นจานเหล็ก จานสเตนเลส ใช่ไหมครับ แล้วเกิดปัญหา ก็คือที่จากเดิมว่า อ่าง อ่างล้างจานน่ะมันเต็มแล้ว นี่ก็เลยเปลี่ยนมาใช้แบบจานกระดาษที่ใช้แล้วทิ้ง ก็ ก็นอกจากจะช่วย ช่วยลดปัญหาในการที่ล้างจาน ก็คือมันสะดวกกว่าในการเก็บกวาดด้วย ใช่ไหมครับ เออ
ใช่ค่ะ ช ใช่ ใช่ ค่ะ คือไม่ได้แต่จานนะแก้วด้วย ช้อนด้วย คือ ใช่ ใช้เป็นพลาสติก แล้วก็ใช้เป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร เป็นกระดาษหมดเลย อืม
อืม ก็ด้วย อา อืม แบบที่ใช้แล้วทิ้ง ใช่ไหมครับ เออ แล้วคุณคิดว่าการ การจัดปาร์ตีอาหารแบบเนี้ย มัน มันช่วยเรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับ?
ใช่ค่ะ ใช่ อา เอาจริง ๆ ก็ช่วยนะคะ เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้ว เราได้พูดคุยกันมากขึ้นน่ะค่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่ง เนาะ เราแบบมาตั้งแต่แบบเที่ยงวันน่ะ แล้วเรากลับบาแบบเที่ยงคืนกว่า ซึ่งแบบเรานั่งคุยกัน จนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบ "เฮ้ย! นี่มันเที่ยงคืนแล้วเหรอ" เออ แล้วแบบนั่งคุยกันแบบอยู่อย่างงี้ไปได้ยังไง แล้วเราอะก็จะคุยกันเหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ รำลึกถึงความหลังอะค่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่า สมัยก่อนเนาะ เราจัด เราจัดปาร์ตีอะจะเป็นโต๊ะรวม ก็คือผู้ใหญ่กับเด็กอะนั่งรวมกัน แต่พอหลัง ๆ เราเริ่มมีประสบการณ์อะค่ะ เราก็จะแยกเด็กอะไปอีกห้องหนึ่งเลย อา
เออ อ๋อ ครับ อา โอ้โฮ โอ้โฮ ครับ อื้อฮือ อ๋อ ครับผม อืม เออ ก็ต้องมีการ เออ ๆ ๆ เพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตที่อาจจะแตกต่างกันไป ถูกไหมครับ เออ อันนี้เป็นน่ะ อ เรื่องราวที่น่ารักนะ เป็นงานแบบจัดปาร์ตีอาหารที่ ที่ได้มีการเอาจานมาร่วมกัน แล้วก็ด้วยความที่มันจัดบ่อยเนาะ คุณก็จะมีประสบการณ์ว่า เออ ต้องมีการปรับยังไงให้มันลงตัว จนปัจจุบันมันกลายมาเป็น เออ การ <tsk> มัน อ น่ารักอะครับผม เออ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ ที่มาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ ไว้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์กันใหม่นะครับผม ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
ใช่ ๆ อืม ค่ะ โอเค ค่ะ สวัสดีค่ะ